ปกติแล้วชอบดูหนังช่องทางไหนคะ? สตรีมมิงหรือว่าชอบไปดูที่โรงคะ?
ปกติเนี่ยผมจะชอบดูที่สตรีมมิงครับ สนุกมากเลย อา
อ๋อ อย่างงี้มีสมาชิกในทุกแพลตฟอร์มเลยไหมคะ?
ผมจะมีแค่ Netflix กับ Disney Plus ครับ แต่ว่า Disney Plus ไม่ค่อยมีอะไรดู <laughs>
อืม อ้าว ทำไม แล้วทำไมถึงสมัคร Disney Plus ไปคะ?
ก็ ก็อยาก อยากดู เอ่อ Ma Marvel แบบว่าให้ ให้มันจบไปเลย อะไรประมาณเนี้ยครับ แต่ว่ากอม
อ๋อ มันอยู่ในแพลตฟอร์มนั้น แต่ว่าเรื่องอื่น ๆ ก็คือเฉย ๆ
เรื่องอื่น ๆ เฉย ๆ แบบว่าเป็น spinoff หรือว่าเป็นเนื้อเรื่องแยก อันนี้เฉยมากเลย มันดูไม่ค่อยสนุก อา
<laughs> แล้วใน Netflix ชอบดูอะไรคะ?
ใน Netflix เนี่ย ผมจะชอบดูเป็นรายการ Reality Show ครับ ก็คือรายการที่เหมือนกับว่าเป็น survival เอารอดชีวิต อา อย่าง อย่างเช่น อาจจะเป็นแบบ MasterChef อะไรประมาณนี้อะครับ อืม
อือ อ๋อ พวกนี้เขาอยู่ใน Netflix เหรอคะ?
ครับ เออ มีของ ของประเทศไทยด้วย ผมก็ ตอนนั้นยังไปดูอยู่เลย อา
อ๋อ รู้สึกว่า การที่เราดูหนังอย่างเงี้ย ในสตรีมมิงเนี่ย มัน เขาเรียกว่าอะไรอะ มันเปลี่ยนวิธีการคิดของเราไปไหม? หมายความว่า มันเปลี่ยนวิธีการดูหนัง เราอาจจะดูบ่อยขึ้น อะไรงี้ไหมคะ?
อืม ประมาณนั้นเลยครับ แต่ว่าผมขอเล่า เอ่อ เหตุการณ์นี้ก่อน คือมัน คือสตรีมมิงเนี่ย เปลี่ยนการดูของผมเนี่ย เพราะว่าเมื่อก่อนผมชอบดูเถื่อน ชอบ ชอบดูของที่เป็นแบบว่า โอ้โฮ! ที่เขาโหลดมา แล้วก็ ผมก็ชอบไปดูฟรีอะครับ ก็แบบ โหลด ใช่ โหลดมา อะไรประมาณนี้
อืม อา ก็คือ อา แต่พอ อั้นนั่นเพราะเหตุผลที่เราไปดูทางนั้น เพราะว่าหนังที่เราอยากดูมันไม่เข้าโรงหรือเปล่าคะ?
อา ก็มีส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ก็คือมัน มัน มัน มันแบบว่า หนังที่อยู่ใน แบบว่าที่ ที่เป็นแบบว่าโจรสลัด หรือว่า อ่า เป็นแบบว่าของเถื่อนเนี่ย มัน มันมีหนังที่ค่อนข้างที่จะทำให้ผมรุ รู้จักหนังมากขึ้นน่ะ อา
ค่ะ อา ก็คือมีหนังหลากหลายกว่าที่อยู่ใน ช่องทางการดูหลัก ๆ ของเราเนาะ
ใช่ มัน ใช่ครับ ถูก ถูกต้องเลย แต่ว่าพอสะ พอสตรีมมิงมาเนี่ย ก็คือแบบ อุ๊ย! สตรีมมิงมันทำให้การดูหนังของผมสบายมาก คือแบบ มันจะ
งั้นก็ ค่ะ อ๋อ หมายความว่า มันก็มีหนังพวกนี้เหมือนกัน
ใช่ ๆ ๆ คือ สตรีมมิงเนี่ยทำให้ผมหยุดหนัง ดูหนังเถื่อนไง อา เข้าใจไหม? คือ สตรีมมิงทำให้ชีวิตผมสบาย คือเขามีการ อา save ตอนที่ผมดูด้วย อา มีการจัดเรียงตอนให้มันสวยงาม ให้ผมสามารถที่จะ อ่า เลือกตอนดูได้โดยที่ไม่ติดขัด อา ซึ่งเว็บดูเถื่อนเนี่ยเขาจัดการไม่ได้ อะไรประมาณนี้ครับ
อืม อ๋อ ก็ แต่ว่านั่นหมายความว่าเราอะ ดู ชอบดูหนังมาตั้งแต่ในสมัยที่ มีทางเลือกแค่ดูในทีวี ดูโรงหนัง แล้วก็ดูเถื่อน ถูกต้องไหมคะ?
อา ถูกต้องเลยครับ อะไรประมาณนั้นเลย
อืม ก็คือต้องเรียกได้ว่าสภาพสังคมก็มีส่วน ทำให้เรา หมายความว่าตัวเลือกที่ทั่วไปอะ มันก็ไม่ได้มีตัวเลือกเยอะขนาดนั้น ทำให้เราแบบต้องหันเหไปดูเถื่อน แต่ที่นี่พอมาดูในสตรีมมิง เรารู้สึกว่า เรื่องที่สตรีมมิงเขาเอามานำเสนอเนี่ย เขาคัดเลือกมาตรงใจเรามากไหมคะ?
อืม ใช่ครับ ถูกต้องเลย คือเขาจะมี algorithm หรือว่าเขาจะมีลูกเล่นในการที่จะดูว่าผมชอบหนังอะไร คือสมมุติผมอยากดูหนังแบบว่า Horror movie ผม ผ หรือว่าหนังสยองขวัญ ผมก็จะเลือกนะครับ อย่างเช่น อา Texas Chainsaw Massacre อะไรพวกนี้ ผมก็ อา กดดู พอกดดูแล้วเนี่ย เขาก็จะแนะนำหลาย ๆ อย่างเลย เขาแนะนำแบบว่า อ่า เอ่อ หนังผีอื่น ๆ อะครับ อืม อะไรพวกนี้
อืม ค่ะ อ๋อ อืม เขาก็ทำให้เราแบบว่าเหมือนเปิดโลกของหนังแบบที่เราอยากดูไปเรื่อย ๆ
อ๋อ ถูก ถูกต้องเลยครับ แบบว่ามัน มัน มันเปิดโลกมาก สบายมาก
แล้ว รู้สึกว่า ตั้งแต่มีสตรีมมิงก็จะมีหนังประเภทหนึ่ง ใช่ไหมคะ? ที่คนสร้างเนี่ยคือ สตรีมมิงเอง
ใช่ครับ อืม
แล้ว อย่างงี้รู้สึกถึงความแตกต่างไหมคะว่า หนังที่สตรีมมิงเป็นคนสร้างเองอะ มัน มันเปลี่ยนไปไหม? มีวิธีการนำเสนอที่เปลี่ยนไป หรือว่ามันสนุกกว่าอย่างอื่นไหม? หรือว่าก็เหมือน ๆ หนังเรื่องอื่น?
อ้อ ผมว่ามัน มันแล้วแต่หนังเลยครับ คือผมเนี่ยเป็นคนชอบ Squid Game มาก อืม เป็น เป็นแบบว่าหนังนะครับ ที่แบบ โอเค มีผู้รอดชีวิต
อืม Squid Game
อา Squid Game ใช่ครับ ก็เหมือนกับ
เป็น ค่ะ
ก็เหมือนกับ อา เป็นหนังที่ โอเค เราจะเป็น อา ผู้เข้าแข่งขัน ใช่ไหมครับ ที่ต้อง อ่า ไปแข่งเกม 6 เกมนะครับ เพื่อที่จะได้รางวัลมา แบบว่า อุ๊ย! เงินเยอะมหาศาล อะไรพวกนี้อะครับ อ่า แต่ต้องแลก
อ๋อ ไม่ ไม่ใช่รายการเนาะ แต่เป็นซีรีส์ที่ทำเหมือนกับว่าไปทะ เป็นซีรีส์ที่เป็น เป็นหนังอะแหละ แต่ว่าเป็น เขาเรียกว่า บท
อืม อา เป็นซีรีส์ เป็นซีรีส์
อ๋อ บทของเรื่องคือ คนไปเล่นเกมร่วมกัน
อา ใช่เลยครับ ก็จะมีแบบว่าประมาณ 456 คน อา เขาจะมาแข่ง แข่งกันแบบว่า อา เล่นเกม เอาชีวิตรอด อ่า ถ้าแพ้ก็คือ
อืม โอ้! ค่ะ เอาชีวิตรอด หมายความว่า ถ้าเกิดว่าไม่ชนะคือ ก็คือเสียชีวิตเลยเหรอคะ?
แบบ ใช่ เสียชีวิตเลยครับ คือแบบ บ๊ายบายเลย อา อะไรประมาณนี้
อ๋อ! มัน มันก็เป็นจุดลุ้นของหนังเรื่องนี้เนาะ แต่ Squid Game นี่คือสร้างโดย Netflix เอง
ใช่ครับ ใช่ สร้างโดย Net Netflix เอง โดยเอาแบบว่า โอเค เอาผู้กำกับมาแบบว่าสร้างนะครับ อะไรประมาณนี้ แบบเอามาเขียนบท อา Squid Game สร้างมาเอง
อืม อ๋อ อ๋อ ก็คือ Netflix เป็นผู้ให้ทุน แบบนั้นใช่ไหมคะ?
โอ้! ถูกต้องเลยครับ ผู้ให้ทุนเลย ถูกต้องเลย
อา แล้วอย่างงี้มีเรื่องไหนที่ Netflix ให้ทุนไปแล้ว เรารู้สึกว่าไม่สนุกไหมคะ?
เอิ่ม น่า น่าจะมีมั้งครับ แต่ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนั้นมันสร้างด้วย Net Netflix จริง ๆ หรือเปล่า เอ่อ โอ้! น่า น่าจะใช่ อย่างเช่น Resident Evil อา Resident Evil
อืม อืม อ้าว อันนี้มันไม่ใช่หนังเก่าเหรอคะ?
โอ้ มันมีหนังใหม่ remake ซึ่งทำมาโดย Netflix ด้วย
อ้าว แล้วก็ <laughs> เศร้ามาก Resident Evil คือตัวเรื่องที่เป็น Zombie ใช่ไหมคะ? แล้วเรื่องของ Netflix คือเป็นเรื่องยังไง?
ซึ่งแย่มาก อา จริง ๆ แย่มาก! ใช่ มันก็เป็นซอมบี้เหมือนกัน แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นโลกที่เขา เขาสร้าง Raccoon City ให้เหมือนกับเป็นโลกอนาคต อะไรพวกนี้นะครับ
อ๋อ Raccoon City ก็คือ
ใช่ ก็ ก็คือเมือง Raccoon นี่แหละ อา เป็น เป็นเมือง อ่า เป็น เป็นเมืองที่สมมุติขึ้น มา อา เหมือน เหมือนในเกมเลยยังครับ
แต่ แต่เป็น เขาเรียกอะไร เป็นเมืองหลักใน ในซีรีส์เรื่องนี้เหรอคะ?
เป็น เป็น ใช่ครับ ใช่ครับผม เป็นแบบว่าเมืองหลักเลย เหมือนกับว่าเป็นเมืองโลกอนาคตแบบว่า โอ้โฮ ทุกคนทำตามระเบียบอะไรพวกนี้ คือ
อืม ถ้า Raccoon City อยู่มาตั้งแต่ภาคเก่าถูกไหม? อยู่มาทุกภาค อย่างงี้ทำไมยังมีโลกอนาคต <chuckles> อยู่?
ใช่ ๆ แต๊บ แต๊ด ใช่ ๆ แต่ แต่ แต่มันตี ตีความแบบแปลกมาก ซึ่ง ถ้า ถ้าคุณไปดูนะครับ คุณ คุณน่าจะปิดตั้งแต่ 10 วิแรก เพราะว่า
ค่ะ ทำไม? คุณรู้สึกว่ามัน มันไม่ดียังไงคะ?
<sighs> เออ คือเนื้อเรื่องมันตลกมาก เดี๋ยวผมจะเล่า <chuckles> เค้ก เหตุการณ์หนึ่งดู คือแบบ <chuckles> โอเค คือมันจะมีห้องแล็บห้องหนึ่ง ใช่ไหมครับ ที่มันต้องมีรหัสใส่ แล้วก็มันจะมีคู่หูเหมือนกับ ผมจำไม่ได้ ว น่าจะเป็นพี่น้องมั้ง แล้วเขาก็เอาหมาเนี่ย น่าจะเป็นหมาพันธุ์ปอมปอมมั้งครับ จำไม่ได้ ปอมปอมหรือชิวาวานี่แหละ แล้วเขาก็เอา นิ้วมือของหมา อา นิ้วมือของหมาไปสแกนแล้วเปิดประตูได้
โอเค ๆ มาเลย อา อุ๊ย ค่ะ เอาหมาไป อย่าบอกว่า เอาหมาไปปล่อยในห้องแล้วนะคะ อ้าว!
อ้าว! มะ อะไรเนี่ย! <laughs> อ้าว อ้าว! ห้องวิทยาศาสตร์ที่มีไวรัส เอา เอาแบบพรินต์นิ้วมือหมา <chuckles> มาสแกนได้ มัน มันแบบ ตลกไหมอะครับ มันแบบ อา! เอาหมา <chuckles> เอาหมามาสแกนเนี่ยนะ <laughs>
ทำไมล่ะ? <chuckles> เขาให้เหตุผลอะไรไหมคะ? แล้วในหนังเขาให้เหตุผลอะไรไหมคะ?
ไม่ให้เลยครับ ในหนังไม่ ไม่ได้ให้อะไรเลย <chuckles> คือแบบผมไม่ชอบเลย มันไม่น่ากลัวด้วยนะครับ ตัว Licker ก็ไม่น่ากลัว ตัวหมาก็ไม่น่ากลัว อืม มัน มันตลกมาก
<laughs> อ๋อ อ้าว หมาต้องน่ากลัวด้วยเหรอคะ? หรือว่า
ค คือมันไม่มีความน่า น่ากลัวเลยครับ เพราะว่ามันเหมือนกับว่า โอ้โฮ จะออกไซไฟด้วยซ้ำ ออกแบบแนวอนาคต ซึ่งผมก็ไม่ค่อยอิน
อ๋อ อ๋อ ก็เน้นไปที่อนาคต แล้วตอนนั้นในเรื่องนี่คือยังมี แต่ก็ยังมีซอมบี้อยู่เหมือนเดิม
ก็ ก็ ก็มีซอมบี้ครับแต่ว่า เออ พอกันที มัน มันไม่น่ากลัวแบบ เฮ้ย เหนื่อยมาก
<chuckles> อ๋อ งั้นอย่างนี้ก็แสดงว่า ที่แม้จะเป็นทุนสร้างโดย Netflix เองก็ ก็มีทั้งแบบเรื่องที่ดี แล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเหมือนหนังทั่ว ๆ ไปเนาะ
อืม ครับผม ใช่เลย ก็ ก็คือมัน มันไม่ใช่ว่า อะ เป็น Netflix สร้างมันคุณภาพจะดี มันแล้วแต่เนื้อเรื่องด้วยนะครับ เพราะว่า Netflix เขาให้ทุนอย่างเดียว อา ถามได้เลยครับ
อืม แล้ว อา แล้วอย่างงี้เคยมีหนังทุนสร้าง Netflix ที่เขามีวิธีการเล่าเรื่องแปลกใหม่ อะไรอย่างงี้ ออกมาไหมคะ?
เออ อ อันนั้นน่ะคือ Resident Evil เนี่ย คือมันแปลกใหม่ แต่มันไม่ดีไง อา อันนั้นหนึ่ง ใช่ แล้วก็ที่ ที่จริงเนี่ยแบบว่า ของ ของผมเนี่ยคือดู Resident Evil ไปคือ หลังจากนั้นผมก็ไม่ ไม่ค่อยอยากดูหนังที่ Netflix สร้างเลย เอาตรง ๆ ไหมครับ
อ๋อ <laughs> <chuckles> <sighs> รู้สึกฝังใจ
<sighs> ใช่ ๆ ๆ
อย่างงี้พอเรามีสตรีมมิงอะ ถ้าเกิดว่ามันมีหนังเรื่องไหน ที่เขาเข้าโรงก่อนที่จะเข้าสตรีมมิง เราไปดูที่ในโรงไหมคะ?
ก็ ก็คือมีนะครับ อย่างเช่น เรื่อง เอ่อ ซูเปอร์แมนนะครับ มัน มัน มันจะอยู่ใน เอ่อ HBO ใช่ไหม อา HBO Go อืม HBO Max อะไรพวกนี้ ผมเนี่ยเข้าไปดูในโรงก่อนเลย คือแบบ ส สะ สนุกมากนะครับ คือ ค คืออยากอุดหนุนไง อยากอุดหนุนหนัง กลัว กลัวว่า ข อ่า ยังไม่ได้เข้า สตรีมมิง อ้าว! แต่ว่าพอผ่านไปนิดหนึ่ง อ้าว! เข้าแล้ว อา
ค่ะ อืม อ๋อ อ้าว ก็คือเข้าเร็วกว่าที่คิดเหรอคะ?
ใช่ เข้าเร็วกว่า ค ที่คิดเลยครับ อืม
แล้วอย่าง งี้เรารู้สึกยังไงอะ? มันรู้สึกแบบ
ก็ ก็ ก็รู้สึกว่า โอ โอ โอะ โอเค โอ๊ย! ก็เสียใจหน่อยอะ ได้ ดู ที่บ้านก็ได้ ผมเป็นคนที่ชอบอยู่โดดเดี่ยว ชอบดูที่บ้านน่ะครับ ไม่ ไม่ค่อยชอบเป็นโรงหนัง
เจ็ง ๆ นิดหนึ่ง อ๋อ แล้วอย่างงี้ หนังเรื่องเดียวกัน ดูในโรงกับดูใน สตรีมมิง ต่างกันมากไหมคะ?
อุ๊ย! ต่างกันเยอะครับ คือแบบในโรงหนังเนี่ย มันแบบ ทั้งเก็บเสียง ทั้งแบบสี อ่า มีจอ IMAX ด้วย แล้วก็เสียงเนี่ย โอ้โฮ รอบทิศทางเลยครับ จะ อา ๆ แต่- แต่ว่ามันติดอยู่ที่คน ผมไม่ชอบคน
อืม อ้าว หมายถึงในโรงหนังอะเหรอคะ? เรา เราไปเกี่ยวอะไรกับคนนั้นน่ะคะ?
ใช่ครับ มัน ไม่ครับ คือคนอยู่รอบ ๆ เขาแบบจะชอบแบบมาเล่นโทรศัพท์ แล้วผมไม่ค่อยแบบ ไม่ ไม่ ไม่สามารถที่จะตั้งใจดูได้ คือ เขามาเล่นโทรศัพท์ เขามา
อ๋อ จริง ๆ แล้ว โรงหนังก็มีกฎห้ามให้คนเล่นโทรศัพท์นี่คะ หรือว่ามันไม่ได้บังคับใช้ขนาดนั้น
คือเขาบังคับ แต่ว่าเขาก็แอบเล่นนะครับ คือเหมือนกับว่าเขาคุยกับกิ๊กหรืออะไรสักอย่าง <laughs> คือแบบมาทำลายบรรยากาศผม เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็แบบว่าไม่ ไม่ ไม่ชอบตรงนั้น อืม ก็เลยมาดู
<laughs> อะฮะ แล้วยังมีประเภทอื่นอีกไหมคะ? ที่เรารู้สึกว่า มันรบกวนเรามากเลยในการดูหนังในโรง
ผม ผม <tsk> ไม่ชอบโรงหนังที่มันไม่ค่อยสะอาดอะครับ ก็ ก็คือบางทีเนี่ย ถ้าเป็นโรงหนังแถวแบบบ้านของผมเนี่ย มันแบบไม่ค่อยสะอาดเลยครับ เพราะว่ามันมีอยู่โรงเดียว เออ มีอยู่โรงเดียว มันทำให้
อืม อือ อ๋อ เขาก็อาจจะต้องอัด ๆ หลายรอบเนาะ
ใช่ครับ มันทำให้เป็นโรงที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไร ไม่ค่อยมีความใส่ใจ อา
อืม อย่างงี้ตอนอยู่บ้านเรา ก็คือดีกว่าแน่นอนในความรู้สึกของเรา
อืม ดีกว่าแน่นอนครับ
แต่ว่าที่เรายังไปอุดหนุนเนี่ย เพราะเราอยากอุดหนุนหนังเรื่องนั้นด้วย เหมือนอยากส่งเสริมอะเนาะ ที่เรายังไปโรง อือ
ใช่ครับ ใช่ เพราะ ใช่ เพราะ เพราะว่าผมเนี่ย เป็นคนที่ดูเถื่อนไง แล้วผมรู้สึกผิด ก็ยังอยาก ใช่ ๆ มันรู้สึกผิดจริง ๆ อืม มัน มัน มันแบบดูเถื่อนแล้ว อืม ใช่ ชดเชยให้เลยนะครับ แบบว่า ม ม มันแบบรู้สึกแย่นะ ที่เรามา มาแบบดูหนังที่เขาใช้ทุนสร้างเยอะ ๆ ใช้คนแบบว่า โอ้โฮ! คนต้องทำมาหากินนะ อ่า ต้องใช้เงิน ต้องใช้ทุน แต่เรามาดูฟรี มันก็ อือ ๆ มันก็นิดนึงนะ
<laughs> <chuckles> ก็ชดเชย อา ค่ะ อืม อา ยิง อือ แล้วตอน ตอนที่ดูหนังอยู่บ้านกับดูหนังในโรงอะ มันมีอะไรที่เรารู้สึกว่า อือ <tsk> ทำยังไง การดูสตรีมมิงก็ไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งนี้ได้ มีไหมคะ?
อืม มัน มัน มันมีนะครับ ก็ ก็คือความแบบ โอ้ โอ้โฮ ความที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้น แล้วก็แบบว่าอยากดูหนังเรื่องนั้นมากเลย แต่ถ้ามันไปลงในสตรีมมิงอย่างเดียว มันเหมือนแบบ มันไม่มี Hype มันไม่มีคนเชียร์ มันไม่มีคนอยากดู
อา อ๋อ มันไม่มีคนออกมาพูดคุยกันในออนไลน์ ไรงี้เหรอคะ?
ใช่ เหมือนกับว่าทุกคนเงียบมากเลย <laughs> เหมือนไม่อยากดูหนังนี้ แต่ที่จริงก็มี แต่ว่ามัน มันแบบ โอ๊ย เป็นการแบบว่า โอ้ ไม่ ไม่มี Hype ไม่มีความตื่นเต้น ตรงนั้นมันหายไปหมดเลยครับ อืม
อา อืม อ๋อ มันก็เหมือนกับว่าการที่ไปดูในโรงเนี่ย ก่อนที่จะเข้าโรงอย่างเนี่ย อันนี้ก็คือ คุณก็คือไปเห็นในชุมชนออนไลน์ อย่างเงี้ย แล้วก็จะรู้สึกว่ามันสนุกมากกว่า
ใช่ ใช่ครับผม มัน มัน มันเหมือนกับว่า อุ๊ย เหมือน เหมือนเราได้ของเล่นแล้ว อุ๊ย! ดีใจจังที่ได้ของเล่นชิ้นนั้นแล้วอะครับ อะไรประมาณนี้ แต่จะมีความรู้สึกแบบนั้น
อา แล้วเราก็จะมาคุยถึงความตื่นเต้นกันเนาะ ว่าแบบของเล่นกันมาแล้ว อะไรแบบนี้
ใช่ ใช่ มันมีความตื่นเต้นอยู่ อืม
อา ซึ่งโดยส่วนตัวตอนนี้ก็ไม่ได้เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งใช่ไหมคะ ในการดูหนัง?
ก็ถูกต้องเลยครับ แต่ว่ายังไงสตรีมมิงเนี่ย คือต้องมีดูแน่นอน อา
อืม โอเค เข้าใจเลยว่าประสบการณ์บางอย่าง เขาเรียกอะไร โรงหนังก็ให้ไม่ได้เหมือนสตรีมมิงเนาะ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องผู้คน หรือว่าการแบบจุดโฟกัสในการตั้งใจดู แต่ว่าสตรีมมิงก็อาจจะให้ประสบการณ์ที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ ประสบการณ์ที่มันเป็นประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้เหมือนกันในบางอย่าง
อืม นะ นะ อา ใช่เลยครับ ถูกต้องเลย อืม
อืม โอเค วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มา แบ่งปันเรื่องราวการดูหนังให้ฟังอะค่ะ
ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก ๆ นะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ